Assolutamente, secondo me è stato proprio così. Mhmm, infatti, cioè penso che è stato, mhmm, ero pronta a perdermi in quel momento. E, cosa che magari, mhmm, di solito nessuno vuole perdersi, no? Vuole essere invece sempre abbastanza focalizzato su quello che deve fare, su dove deve an
Eh! Capi Mh-mh. Sì. Dobbiamo esse dobbiamo d devo essere là a una certa ora, devo far questo i eh.
Esatto! Deve avere un po' dei ritmi o comunque delle mhmm, con so, degli schemi prefissati a volte.
Tu in tu invece? Stavi seguendo le onde del destino.
Esatto, sì, quel giorno non avevo nessun appuntamento, non avevo, mhmm, obiettivi durante la giornata, quindi mi sono proprio voluta perdere. E però mi sono persa in una maniera che mi è piaciuta tantissimo perché ho conosciuto dei posti che non avrei mai conosciuto se invece avessi messo delle indicazioni dirette al centro, ad esempio, alla piazza e e quindi ho girato delle stradine bellissime che secondo me non avrei mai visitato altrimenti, e quando sono arrivata in piazza, ehm, che comunque è con la cupola, no, del Brunelleschi, cioè comunque Firenze è una città d'arte meravigliosa, io sono arrivata in piazza, già avevo visto 5 volte quella piazza, arrivo lì e mi sembrava di di non riconoscerla, cioè l'ho vista in una maniera sì, completamente diversa, aveva proprio un'atmosfera diversa e io penso che n
Mh-mh. Piacevole. Mh. Mh. Sì. Eh! Eh quella volta lì era diversa. Mh-mh. E che se e che sensa che sensazioni avevi hai provato in quel momento lì? Quando hai visto hai visto hai visto quella piazza sotto con degli occhi diversi?
Ah-ah. Di stupore.